Ah, mit wem ah, ah, fühlt sich's denn am schwersten an? Also, gibt's da Unterschiede zwischen deinen Freunden, deiner Familie, deinen Eltern oder wo ist wo hast du so am ehesten so bisschen, hm, beklemmendes und ungutes Gefühl?
Also, ähm, mit meinen Freunden ist es Gott sei Dank gar kein Problem, weil ich bin mir ja sicher, dass die alle ja öfter mal zu Besuch kommen werden, ähm, besonders dann, wenn unser Haus fertig ist, und also, wir haben auch 'n großes Gästezimmer eingeplant, ähm, und ich denke, da werde ich die alle wiedersehen. Und das da ändert sich im Endeffekt auch nicht so viel z für uns, also für meinen Partner und mich. Äh, wir reisen seit puh, über 3 Jahren mit unserem Wohnmobil durch die Gegend und sind halt sozusagen eh, ja, abgeschnitten von unserem sozialen Kreis und sind's halt auch gewohnt, dass man sich dann eher mal, ja, anruft oder auch f über WhatsApp schreibt. Und das fühlt sich eigentlich also deswegen nicht so tragisch an. Ähm, was mir 'n bisschen mehr Bauchschmerzen macht, ist tatsächlich, ähm also nicht die komplette Familie. Meine Geschwister machen mir auch gar keine Sorgen, ich weiß, die werden mich auch besuchen. Und, ähm, ja, die Nummer 1, die mir da so 'n bisschen in in den Sinn kommt, ist meine Mutter. Ähm, das liegt aber auch da dran, da meine Mutter, ähm, ja mir auch schon so 'n bisschen so 'n schlechtes Gewissen gemacht hat und natürlich auch jetzt, ja, in Anführungsstrichen, so die älteste Person ist, die es betrifft, ähm, da weiß man ja auch natürlich immer nicht, wie lang wie lang man da eigentlich noch Zeit hat oder wie lang die Person eben noch gesund ist. Und tatsächlich auch in Verbindung mit meiner Mutter, was mir sehr schwerfällt und dass ich weiß, das klingt jetzt vielleicht 'n bisschen verrückt, aber, ähm, meine Mutter hat 'n Hund und das ist die Mutter meines Hundes und meine Mutter hat auch noch die Schwester behalten von meinem Hund sozusagen, also die andere Tochter. Und irgendwie also, das klingt jetzt verrückt, also das klingt einfach, als ich ich weiß, dass wenn man vielleicht auch keine Hunde hat oder keinen Tierbesitzer ist, dass es, ähm, bisschen verrückt klingt, aber es tut mir so sehr im Herzen weh, dass mein Hund dann seine Mutter und seine Schwester nicht mehr sehen kann und auch meine Mutter natürlich, weil die also, mein Hund mag meine Mutter natürlich auch total gerne. Und das, ja, verletzt mich auch total. Ich also, ich kriege fast immer Tränen, wenn ich da nur drüber nachdenke, dass ich da eben jetzt meinen Hund mitn also, natürlich will mein Hund mit mir mitkommen, aber dass ich da eben so diese Familie trenne und die dann sich nie also wahrscheinlich nie wiedersehen werden, weil eben auch ihre Mutter, also, der Hund meiner Mutter, der Älter also, die Mutter von den beiden, ist schon etwas älter und das bricht mir so sehr das Herz, dass die si also, dass das das letzte Mal sein soll.